Je pense qu'on respecterait, heu c'est ce qui se dit souvent en ce moment, qui est dans le, mmh qui est dans l'idée qu'il faut parler sa propre langue à l'enfant, c'est peut-être plus facile, donc je pense que, l'enf bah, mmh l'enfant si, heu si on reste en Allemagne, parlera allemand de toute façon, hein, quand il ira à l'école et cetera. Nous, hem enfin moi je lui parlerai français, je pense que mon mari lui parlera italien. Hem, après, tu vois de d la vraie question c'est quelles seront les langues employées quand on discutera ensemble à table et tout, heu. Je me demande vraiment mais tu vois, j'ai j'aime bien me dire que finalement ça ça viendra, heu, naturellement, tu vois? Ça viendra en fonction de la dynamique, heu, de des discussions, quoi.
Oui. OK. Ouais. Oui, bien sûr. Mmh mh. Ah, oui. Ouais. Bah, ah oui, c'est ça. Et justement par rapport à l'Allemagne, heu, est-ce que tu as remarqué, heu, justement que cette langue était, heu avait des particularités, heu, tu sais, qu'on qu'on retrouve pas en France, avec aussi des mots que tu peux pas, heu, vraiment employer pour exprimer telle ou telle émotion, est-ce que ça t'a arrivé ça?
Ouais. Complètement, ouais, ouais, ça m'arrive souvent parce que, je le pratique pas au quotidien comme l'italien, l'anglais et le français, donc c'est vrai que, c'est une langue qui reste encore une langue pour moi professionnelle, que, mmh, je pratique au bureau. Mais, heu, c'est vrai que dans l'expression de mes sentiments, je me retrouve pas encore, parce que je l'ai pas associé quelque part à des à des moments, heu, d'émotions si tu veux, cette langue-là. Il faudrait peut-être que j j je regarde un peu plus de films en allemand, que j'écoute un peu plus de chansons en allemand pour, heu pour ce rapport à l'émotion.
Mmh mh. Ah ouais, d'accord. Oui. Ouais. Ah, ouais. Mais tu fais pas ça en fait, c'est pas quelque chose que tu fais? Vu que tu habites en Allemagne, heu, de regarder des, heu, des la télévision par exemple en allemand ou des séries, ou, heu, tu vois, des des trucs qui te sont propres.
Non. N Non, beh, tu vois j'ai pas la télé à la maison et heu et c'est vrai que j'ai pas trop de de rapport à la culture allemande autre que, heu, beh, certains amis, heu, m ma ville aussi parce que c'est toute une un univers culturel en soi, heu, la ville dans laquelle je vis et heu et finalement, heu, non je le fais pas, parce qu'il y a déjà tellement de choses nouvelles dans ma vie ces 10 dernières années que, tu vois je suis encore en train d'apprendre l'anglais et l'italien. Hem, il y a i je sais pas, j'ai j'ai l'impression que, je l'ai pas suffisamment laissée rentrer quelque part cette culture-là, mais ça viendra je suis sûre, avec le temps.
Ah, OK. Oui. OK. Oui. <chuckles> Ouais. Oui, c'est sûr que quand on a beaucoup de choses à apprendre, heu, c'est vrai que, bah, ça peut aussi un un peu encombrer le cerveau, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup, hein, d'avoir partagé tout ça avec moi.
Exactement. Beh, je t'en prie, hein, merci beaucoup pour tes questions hyper intéressantes. Ça m'a aidée aussi à à développer quelques quelques concepts, heu, auxquels j'avais pas pensé, heu, dans ma tête. Merci pour tout.